あ、すいません、今ちょっと1個悩んでることがあって、お話聞いてほしいんですけど、いいですか？
はい、何でしょう、はい。
と。 自分はいつも、締め切りとかをなかなか、守れないというか、計画を立てて締め切りまでにこなすっていうのがなかなか苦手で
うん。 うん。 うんうんうん。はい。
例えば、今僕は大学生なんですけど
はい。
大学で、えっと、理系で実験とかをするんですけど
はい。
毎週1個、そのやった実験についてレポートをまとめて提出しないといけないんですよね。
うん。 はい。
でも、大体、その前日の夜中、日回ってからとかに手をつけ始めて、もう朝までやギリギリまでやって、なんとか出してっていうことになっちゃうんですよね。
うん、うん。 うん。 うーん、それは結構、しんどい、あの、すうしスケジュールですよね、あのギリギリになって。えっとその実験の後、ああ、まあ、実験をして、結果を見てから、そのレポートを書くと思うんですけど、レポートを書くのに、時間はどれぐらい要し要するんですか？
そうなんですよね。 はい。 そうですね、簡単なものだと、2時間ぐらいで終わるんですけど。
うん。 はい。
きついなっていう内容の時は、まあ、ごじかんぐらい。
はい。 なるほど、5時間だとまあ、ほんとに追われますね、最後。
そうなんですよね、なんか、その、ま、実験の内容とかもそうなんですけど、その先輩方がや1回やってる実験とかだったら、結構その先輩方のも参考にしたりできるんですけど、そのなんか、今までにないような実験とかだったら、すごいもうほんとに自分で一から、例えば図書館に行って、資料を探すとかもしたり、まあ、ネットで調べるのもそうなんですけど、そのなんか、自分で一から、何か探して書かなきゃいけないので、すごい時間がかかってしまうんですよね。
ええ。 はい。 はい。 はい。 ええ。 ええ。 あん。 それはちょっと大変ですね。その、あの、先輩のじ事例がない場合だと、そのじゃあ、実験をしながら同時に、あの、図書館に行ったり、こうネットで調べたりする感じですか？
はい。 いや、えっと、実験はもう大体、授業の2時間ぐらいの間の中で、もうその時間はみっちり、その教室にいて、実験を行わなきゃいけないっていう感じなので、その時間はもう、そのレポートを書くっていうことはできないんですよね。
うんうん。 うん。 うん。 うーん。 なるほどね。じゃあ、その実験を、ま、だ、でも、その実験をしてる時に、大体、まあ。
はい。 はい。
この事例はあの、あんまり、うーん、先輩方がやってないなってわかるんですか？それとも実験終わって、それを、えっと調べ始めて、その あの、事例がないとか、こう、あの、自分がたくさん調べなきゃいけないって分かる感じになるんですか？
えっと、す実験する前から大体もう、先輩の方のレポートとかは、もらったりしてるんで。この実験は
うん。 うん。
まあ、その先輩方のと一緒だなとか、この実験は先輩のと違うから、一から自分でやんなきゃいけないなっていうのはわかってる状態です。
うん。 ああ、あ。 ああ、実験の前にもうわかってる、わわわかるんですね。なるほど。そうですね、やっぱり、うーん。実験の前にわかるんであれば。ああ、でも、そそっか、でもそれで、えっと、そう、うまあ、時間を調節したほうがいいですよね、その。
はい。 そうですね。
ふーん。
はい、なんか自分ではわかってるつもりというか、まあ、もちろん今回のレポートはきついぞとか、今回のは、まあ楽だろうとかはわかるんですけど、まあ、なんかやっぱり、その、毎日大学行ったり、あとは、ま、バイトしたりとかして、やっぱ夜ってやる気が起きないじゃないですか、どうしても。
ああ。 うんうん。うん。 うん。うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 疲れてしまって。
そうですね。てなると、やっぱりまたなんか、その期限がもう明日になって、もうやるしかないっていう状況に追い込まれて、毎回、ギリギリで焦りながらやるっていうことになってしまうんですよね。
うーん。 うん。 まあね。 うん、まあ、でも、まあ、ギリギリになっても、うん、まあ、どうなんですか、やっぱギリギリギリで急いでやったレポートっていうのは、クオリティっていうかこう出来具合は、あのどうなんですか？あの
はい。 はい。 いや、で、そそうですね、いや、あんまりレポートで、すごいいい評価をもらった覚えはないですね。
うん。 そのギリギリで仕上げたものは。<laughs>
はい、そうです。<laughs>
やっぱり時間をじっくりかけて書いたもののほうが、評価
まあ、そうですね、なんか、まあ、やっぱ時間ぎりぎりにやるってなったら、やっぱその
うん。
まあ、先輩方のがある時はもうそのほんとに時間ぎりぎりに手をつけてしまったら、その、ま、ほとんど先輩のものと同じっていうとあれですけど、その、やっぱ、見たらその考えが頭に1回入っちゃうじゃないですか。
うん。 うん。 ああ。 まあね、ま、でも、いあの、ん、レポートの場合はい引用できますもんね。
ま、そうですね、その内容が、ま、誤りっていうわけじゃないんであれですけど、やっぱそのオリジナリティの部分がほとんどなくなってしまうんで
うんうんうん。 うん。
てなると、やっぱ、そのいい評価をもらえないですね。
うん。 ああ、なるほどね。
はい。
まあ、じゃ、やっぱり、まあ、先輩のあの ケースを引用するにしても、まあ、ある程度は時間を取らないと
そう、はい。
いいものは作れないという風に分かってる感じですかね。<chuckles>
そうですね、自分の中では、まあ、分かってるんですけど、まあ、行動に移せるかって言ったら、全然移せてないっていう状態がもう、ずっと2年間ぐらい続いてます。
うん。 うんうん。 ううーん。えっと、まあ、でも、2時もしその先輩の事例があるんであれば、2時間2時間で結構いけるんですよね。もうちょっと、つか時間を使ったほうが、いいものはできそうですか？
そうですね。 そうですね、なんか時間を使うというかやっぱその2時間で終わらせるためには、もうその先輩のものを見て、なるほど、こういう考えかっていうのを、はを学んだ上で取り組み始めてしまうんで
うん。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
やっぱその、いい評価をもらおうと思ったら、多分、まあ、その、誰のものを見ず見ずにっていうとあれですけど、その自分でもっと他の資料をみ探したりしてっていう方が、そのオリジナリティが出て、いい評価には繋がるんで
うん。 うん。 うん。うん。 うん。 うん。
ただ、そしたら絶対に2時間では終わらないと思います。はい。
終わらない、もうちょっとかかってしまう。なるほどね、その書く時の状況は、場所とかは、あの、お家で書く方が能率があ上がる感じですか？それとも、なんかその
そうですね。 はい。 はい。
何、喫茶店とか、かあの、カフェとか、その、あとは、うーん、なんかこう図書館とか、人がいるところのほうが、ガッと集中できるとか、そういうことは考えてみたことはありますか？
はい。 そうですね、大体、まあ、集中力でいうと、図書館とか、まあ、ある程度静かで
うん。 うん。 うん。
まあ、家みたいに、ま、誘惑が少ないというか。
ま、家だと誘惑は多いですかね。
そうなんですね。そのなんかまあ、ベッドにゴロンってしちゃったりとか。
ああ。あ、あ。 うんうんうんうん。まあね、自分の、いんね、あの気持ちのいいじょあの環境ですからね、お家はね。
まあ、そうですね。 はい、なんで、やっぱ集中力の面で言うと家よりも、図書館とかの方がいいんですけど、でも自分はレポート書く時にその、外だとやっぱノートパソコン1台しか使えないじゃないですか。
ええ。 うん。 うん。 うん。 はい。
でも、自分は、基本家で書くんですけど、そのノートパソコン、プラス、あと、そのデスクトップの PC
うん。 うん。 うん。
をデスクトップの PC の、そのモニターを繋いだりして、そのモニターが2画面ある状態でその資料とかを調べながら、もうずっと自分の、そののレポートのワードファイルは開いた状態で作業を行いたいんですよね。
うん。 あ、はい。 うん。 うん、あ、あん。 なるほどね、その方が、ま、2台あった方が、あの、リサーチとか、その、調べ物するのにも、便利だと言う事ですね。
はい。 そうですね、はい。
じゃあ、お家がやっぱり、あの、お家でやった方が、ん、ベストだけど、ちょっと誘惑が、多すぎるって事ですよね。
そうなんですよね。
どうなんでしょう、何か、おうあの、分からないんですけど、まあ、おん音楽とか、あの、聞いた方が捗るなとか、後、タイマーを使った方が、使ってみたりとか、試した事はありますか？
いや、タイマーは、試した事ないです。
タイマー、えっと、タイマーは、えっと、一応、あの、30分位でも、セットしてみると、一応こう、時間感覚が、あの
はい。 はい。
明確に、何かこう、ピーってな鳴ってくれるので
はい。
ちょっと、時間の区切りがつくと言うか、あ、もう30分ちゃっちゃったんだ、みたいな。
うーん。
うん。うん。
なるほどなるほど。 うーん、さんじゅっぷん位が、良いんですかね。
なので うんと、1時間でも良いんですけど、まあ、まず30分で、と試してみて、どれ位自分が集中出来てたかみたいなのが分かる。
うーん。 うーん、なるほどなるほど、確かに、その方法で、ちょっと一旦、ま、家からでも、タイマーを使って、やってみようと思います。
うん。 うん。うん。はい、頑張って下さい。
はい、ありがとうございました、お話聞いていただいて。
はい。 失礼します。
失礼します。